À, cách này cũng hay đó, nhưng mà mình cũng nghĩ tới rồi. Đôi khi là mình muốn, gọi là, tự mình làm lấy, và đôi khi mình cũng sợ đối mặt với, a, à, sếp, cho nên là mình cũng chưa có áp dụng cái phương thức này, mình đang phân vân á. Thì nghe lời khuyên của bạn xong á, thì chắc chắn là mình sẽ thử xem để mình có thể là cải thiện cái tình trạng này. Chứ mà cái cảm giác mà kiệt sức kéo dài như vậy á, thì nó làm cho cuộc sống mình, gọi là, nó đảo lộn luôn, và đôi khi là, ờ, cái tâm trạng của mình nó bị, gọi là, thay đổi nữa nha. Mình hay, ờ, nóng giận nè, rồi hay dùng những cái lời lẽ không tốt với bạn bè nè, người thân trong gia đình nữa, như vậy cũng rất là, ờ, hại này kia đó ha. Ừm.
À. Ừ, ừ. Đúng rồi đó. Ôi, cũng, à, nguy hại quá ha. Đúng rồi đó. Nói chung là bạn nhận thấy được cái vấn đề là cũng tốt rồi đó bạn. Thì ví dụ bây giờ bạn không có tự mình bạn có thể trấn an được bản thân nè, cũng không vực dậy tinh thần được á, thì bạn cũng nhờ sự hỗ trợ từ bên ngoài đấy bạn. Ví dụ như là bạn tâm sự với những cái người mà bạn tin tưởng nè, như là bạn thân nè, đó, người yêu nè, gia đình nè, cái người nào bạn cảm thấy an toàn, an tâm á, thì bạn tâm sự. Ờ, bạn thấy cách này nó có ổn với bạn hông?
Ừm hừm, cũng ổn đó nha. Để mình bắt đầu thử, để mình cái cái cách này như thế nào. Chứ đôi khi thì mình giữ những cái suy nghĩ này trong đầu nè, và mình không có biết nói cho ai, thì chắc chắn là mình sẽ tìm tới game nữa á, game hoặc là xem phim. Tại vì những lúc mà xem phim như vậy thì mình cảm giác là rất là vui á bạn, cái, a, mình không có nghĩ tới công việc nè, và mình không có nghĩ tới stress á, thì mình sẽ chọn phương thức đó. Mà như vậy thì nó làm cho mình, gọi là, ừm, bị nghiện á, kiểu như là, ừm, cái cái nơi mà không nói chuyện với ai. Và thậm chí có những bữa là mình xem phim tới 1:00-2:00 sáng gì cũng rất là là là tệ nữa ha, ừm, ảnh hưởng quá nhiều, giấc ngủ này kia nữa. Ừm, đúng rồi đó.
Cũng mệt đó. Đúng rồi đó. Vậy đó hả? Khép kín hơn đó. Ừ. Đó, nó ảnh hưởng giấc ngủ ha, ừ. Thì mình thấy bạn đang có cái chế độ ăn ngủ nó không được hợp lý á bạn, thì bạn cũng nên điều chỉnh dần dần đi nè, kiểu như là bạn đi ngủ sớm hơn một xíu, tầm 11:00 đi, rồi bạn dậy sớm nè. Đó, rồi, kiểu như, bạn chỉ cố gắng chơi game trước cái giờ đi ngủ nha bạn, đừng có chơi sát giờ ngủ quá, nó bị căng thẳng thần kinh á, kiểu như, bạn khó ngủ hơn. Ờ, đó, đúng rồi. Bạn cũng chú trọng ăn uống cho sao lành mạnh nè, đầy đủ dinh dưỡng nha bạn, thì nó mới có sức khỏe tinh thần tốt để mình làm việc nha.
Ừm. Ừm. À, vậy á hả?